Ah j'allais dire ça avait l'air d'être quand même très, très rapide. Heu, c c'est-à-dire que t ce choix, heu, qui t'a, heu, tu me diras si il t'a changée et en quoi il t'a changée mais en tout cas il a été pris rapidement, heu et tu es passée très rapidement, heu, à l'action en fait, entre le moment où tu as décidé, heu et le moment où tu, heu, es partie.
Oui. <chuckles> Mmh mh. Oui. Ah oui. Je ne supporte pas quand ça traîne dans le temps. <laughs> Voilà donc heu, c'est ça. Mmh.
D'accord. <laughs> Faut aller vite et et du coup, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui t'a changée? Parce que là j'entends, vous avez déménagé avec ton enfant, loin de de de de de de de de cet environnement peut-être un peu toxique ou complexe. Hem, tu a tu avais tu avais des peurs quand même? Des doutes, au départ, ou ou tu t'es dit: «Non c'est la solution, il faut que je parte, faut qu'on parte»?
Oui. <coughs> Moui, tout à fait. Mmh. Ouais, ouais, heu, non non, heu, sur le fait qu'il fallait que je parte, j'avais aucun doute. Après, hem, je ne savais vraiment pas, heu, où j'allais atterrir, si ça allait bien se passer, heu, comment, heu le comportement des gens, comment j'allais être acceptée, mon fils, heu, tout ça. Mmh non, pas du tout. Mouais, toute ouais, c'est ça. Moi je suis plutôt, heu, une âme, heu, aventurière, heu, au contraire de mon fils et heu, ça m'aurait pas plu, c'est pas grave, j'aurais déménagé ailleurs.
Mmh. Mmh. Ça te faisait peur? Ça te faisait peur ou tu te disais: «Tu verras bien dans tous les cas, il faut partir»? Mmh.